E, yoo, aslında atıyorum, attım da. Mesela, eee, işte, yaz başıydı bir, eee, 6 ay önceydi. Eee, tenise başladım. Bunun için, işte, bir yere yazıldım. Eee, eee, bir kulübe yazıldım. Oralara birtakım paralar ödedim. Eee, para ödediğimden mi veya, işte, oraya çok alıştığımdan mıdır, nedir, eee, ona düzenli bir şekilde devam ediyorum şu anda hâlâ kış gelmesine rağmen. Eee, aslında bir yere yazılmak, işte, bir kulübe üye olmak, bir şeyin, eee, bir parçası olmak bu tip konularda özellikle spor konularında çok çok iyi geliyor bana. Yani, eee, devamlılık sağlayabiliyorum.
Evet. Ne güzel. Hı hı. Evet. Evet, haklısın. Yani, belki şey de olabilir, hani, tabii, para vermekten bahsettin ama böyle birileriyle paylaşımlı olarak yapmak, işte, birilerinin seninle yapması, onların yaptığını da görmek belki motive edici bir etki de yaratıyor olabilir. Eee, bunun dışında peki, böyle, ertelemeyi yenmek için yaptığın başka şeyler var mı? Yani hani, böyle para verip kursa yazılayım dışında, mesela en basiti alarmı ertelemek bile aslında bir alışkanlıktır hani. Eee, onu da yapıyor musun bilmiyorum. Eee, onu yenmek için mesela bir şeyler yaptığın oldu mu?
Kesinlikle. Hı hı. Evet, bende olan bir alışkanlık. Yani, o bende olan bir alışkanlık. Böyle 5 tane alarm kurup hepsini böyle ertele ertele deyip, eee, 07.00'de kalkacaksam 08.00'de kalkıyorum. Eee, yani onu, ııı, yendim mi, iii, ya, ertesi gün, hani, kalkmam gerekiyorsa kalkıyorum ama böyle bir şeyse, rahatsam, ya, sallıyorum açıkçası. Çok önemsemiyorum. Eee, biraz böyle haftalık programımı dolu tutmaya çalışıyorum. Olabildiğince
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
doldurursam ertelemelerim o o derece a azalıyor. Çünkü biliyorum ki arkasına
Hı hı. Anladım. Peki bu plan şey mi oluyor, böyle zamanlamalı bir plan mı oluyor? Yani, işte, saat saat mi oluyor? Ertelemekten hoşlanmıyormuşsun ama, hani, bunu yenmek için mi bu planı yaptın?